Ciao, mhmm, volevo chiederti un suggerimento. Mi trovo in una situazione un pochino scomoda. Ti spiego subito: mhmm, circa 1 anno fa, uhm, una mia amica uhm, una mia ex collega in realtà, di università che però chiaramente già conoscevo da più di 15 anni, ha iniziato a remarmi, uhm, contro; però ti farà ridere e sorridere, almeno a me ormai capita di ridere e sorridere la motivazione: cioè io da 3 anni circa po' più di 3 anni, sto con il cognato di sua sorella, e lei e sua sorella hanno iniziato a farmi letteralmente la guerra, anche in situazioni, diciamo un pochino "scomode" tra virgolette, nel senso che purtroppo, uhm, la mamma del mio compagno, uhm, è mancata lo scorso anno, uhm, dopo una malattia.
Mh-mh. Sì. Mh. Ok, sentiamo. Oh, mamma! Mh. No, mi spiace. Mh-mh.
Uhm, io sapevo molto poco di questa storia. Uhm, molte cose le sapevo raccontate da questa mia amica e la sorella; chiaramente all'oscuro del mio compagno. E e la cosa che mi sono sentita dire per esempio al funerale è stata, uhm: "Che ci fai qui?".
Sì. Oh, mamma mia. Mh.
Quindi, mhmm, poi sono successe anche tante cose nel posto dove dove lavoriamo sia io e il mio compagno, cioè di maldicenze dette da queste persone. Insomma, tante, tante cose che chiaramente mi fanno stare male, eh, però allo stesso tempo ormai ignoro, ma vorrei in qualche modo imparare ad affrontare anche non so, dimmi tu, i in prima persona.
Certo. Assolutamente. Guarda, uhm, ehm, mi dispiace molto perché mi sembra una situazione davvero complicata e di disagio insomma questa qui, tra l'altro, mhmm, veramente poco comprensibile il il l'atteggiamento no di di queste persone. Ehm, <clicks tongue> se ti va, ti farei qualche domanda per cercare di inquadrare un pochino meglio la situazione così poi, uhm, possiamo vedere intanto che che consigli ti posso dare. Allora, mhmm, tu, mhmm, hai un'idea, c'è un motivo per cui queste persone hanno iniziato a remarti contro, ti hanno mai spiegato, ehm, le motivazioni del loro astio, perché insomma mi sembra da quello che mi hai raccontato, che proprio di astio si tratti, no. Perché addirittura, ti hanno fatto quella domanda scomoda durante una una situazione insomma abbastanza triste, no, che, era veramente fuori luogo. Ehm, ti è mai stato spiegato il motivo oppure tu hai un'idea di quello che potrebbe essere il motivo?
Certo. Sì, sì. Mh. Sì. Mh-mh. Ma no, guarda il fatto è che proprio negano, tra l'altro la la cognata, diciamo, uhm, l'anno scorso ha avuto una quasi 2 anni fa, scusami, in realtà ha avuto una bambina e, ehm, all'epoca io vivevo in Spagna; e quando è nata questa bambina io mi sono precipitata a fare consegnare da parte mia un regalino per questa bimba, uhm, tramite la sorella, che nel frattempo si era laureata e io le avevo fatto addirittura la presentazione, il discorso, uhm, il gio per il giorno, diciamo, della discussione della tesi. Io non ho mai ricevuto un grazie, tutto è iniziato da quel momento, ora ora che mi ci fai pensare, che mi chiedi. Ehm
Mh-mh. Mh. Mh. Mh-mh. Quindi ha iniziato dal momento della della tesina, giusto?
Sì, io praticamente ho aiutato questa mia amica con la tesi, poi, mhmm, poco dopo la laurea i questa ragazza, la cognata, uhm, del mio, mhmm, ragazzo, compagno, uhm, ha avuto questa bambina. Io ho fatto, ho recapitare questo regalo perché sai, venivo da aerei, cose, non non mi sembrava il caso di andare a toccare, a a respirare nella stanza una bambina appena nata. Da lì io non ho mai ricevuto, sai, un messaggino, no? Un grazie. E da lì poi tutta una serie di cose, mhmm, di di fatti, proprio di di episodi veramente allucinanti.
Mh-mh. Certo, ce okay. Spiacevoli. Ma pensi che possa la motivazione possa essere magari legata al fatto che non hai consegnato personalmente il regalo per la bambina, è stata è una cosa che potrebbe, secondo te, avere un senso?
Ma no, ma va, io tra l'altro gliel'avevo anche detto dicendo: "Guarda, ehm, mi fa tanto piacere, ehm, farti avere questa cioè un un pensierino, però, ehm, sappi che comunque per una scelta mia, visto che ho viaggiato tanto, uhm, non mi sembra il caso di venire subito, però allo stesso tempo vorrei comunque per la nascita fare avere una cosa." "Ah, sì, sì, bellissimo." Poi qualche settimana dopo ho recapitato questa cosa e non ho mai ricevuto un grazie.
Sì, sì. Ma e poi questa cosa del, uhm, funerale no, di cui mi parlavi, in cui ti hanno detto: "Tu cosa ci fai qui", a a te non è venuto da chiedere il perché ti facessero questo tipo di domanda, nel senso, è più che normale no, che tu fossi lì; cioè nel senso, visto che, eh, si trattava della mamma del tuo compagno, giustamente no, ehm, dovevi essere lì. C mi sembra una domanda veramente, uhm, fuori luogo, no. Quindi tu non hai chiesto il motivo di questa domanda?
Sì. <scoffs> Sì. S sì. Ma guarda, io ero tra, uhm, un gruppo di colleghi, uhm, quindi, ehm, lei, la sorella, quindi quella che era mia amica si è avvicinata a me e non avendomi chiaramente nemmeno mandato un messaggio quando è successa questa cosa, cioè sai, per dire: "Non so se il tuo ragazzo te l'ha detto, ma è successo purtroppo questo". Io non ho ricevuto un messaggio. Io l'ho saputo dal mio ragazzo chiaramente. Uhm, lei si è avvicinata e mi fa: "Ah ma che ci fai qua?" Eh, io ho guardata e ho detto: "Ma no, che mhmm, non potrei fare la stessa domanda a te". Ma perché lì per lì non mi era cioè ero talmente stonata da questa cosa che non
Mh-mh. Mh. Mh. Sì. Mh. Certo. Eh immagino, immagino. Ma a senti un'altra domanda: uhm, <smacks lips> ma invece il tuo compagno si è fatto un'idea, ha qualche, ehm, supposizione su quelli che possono essere le motivazioni? Magari sai, avendo essendo la cognata magari la conosce un po' meglio oppure ha avuto, ehm, qualche qualche ha sentito qualche voce, qualcosa per cui, ehm, si è fatta un'idea di questo del motivo di questo trattamento?
Ma, il discorso è che nemmeno lui ha, uhm, grandi rapporti col fratello e quindi con la cognata. Perché, uhm, anche in passato, uhm, con la, diciamo, relazione precedente che ha avuto qualche anno fa, ragazzo mo giovane, diciamo universitario, è stato per 5 anni circa, 4 anni con una ragazza, anche a questa ragazza, hanno fatto improvvisamente la la la guerra, cioè prima, uhm, com'è il detto: "2 mesi core a core, gli altri a calci". Sì, praticamente così e e e anche parlando con me, di questa ragazza che poi io in realtà, conosco, uhm perché, diciamo sempre stessa facoltà, eccetera, eccetera, dicendo delle cose che, per me che conosco questa persona, ma loro non sanno che io la conosco, <smacks lips> mi faceva un po' sorridere il tutto, perché dicevo, non cioè veramente la cattiveria per il gusto di essere cattivi a questo punto.
Sì. Mh-mh. Ho capito, sembra quasi che, ehm, ci sia della gelosia, no, cioè quasi come ci sia perché, come mi dicevi, ehm, questo trattamento l'ha ricevuto anche la precedente fidanzata, per cui, <clears throat> sembra quasi che siano gelose di di di del tuo compagno, adesso non si capisce bene il motivo, però <clears throat>
Mh. Sì. Ma ehm, capito, improvvisamente è questo quello che io
Eh. Però allora io io, uhm, il suggerimento che mi sento di darti che mi viene di darti è, ehm, di provare a confrontarti con queste persone, cioè provare proprio a capire, magari creando una situazione un po' neutra, mettiamola così, cioè del tipo, ehm: "Vi va se andiamo a bere un caffè, tutte e tre insieme, solo noi, facciamo due chiacchiere" e cercare proprio di metterle, mhmm, con le spalle al muro, è un brutto modo di dire, però, mhmm, mhmm, intendo dire, una volta che si trovano di fronte a te, no, eh vis a vis e tu, ehm, fai una domanda diretta del tipo: "Che cosa sta succedendo?", no, "Perché, uhm, vi vi rivolgete in questa maniera, qual è cosa vi ho fatto, c'è qualcosa che magari che ho fatto, e, ehm, di cui non mi sono neanche resa conto", quindi insomma cercare un attimino di comprendere questa cosa, e poi ovviamente in base alle motivazioni, che loro possono dare, ehm, cercare di capire se è un ra sono rapporti recuperabili, oppure no. Però chiaramente finché tu non hai idea del motivo per cui, ehm, si sono raffreddate in questo modo nei tuoi confronti, è difficile, no, uhm, cercare di trovare una soluzione e e trovare insomma riparare un pochino a quello che è, ehm, successo, che poi non si sa cosa sia successo. Ehm, pensi che è una cosa che potresti fare, questa?
Sì. Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. Okay. Erto. Ma allora io ti devo dire che, ehm, avevo provato con la mia amica, ma molto prima di tanti altri poi fatti che si sono verificati, le avevo addirittura mandato un messaggio vocale dicendo: "Guarda, è successo questo, questo, questo e questo", ehm, addirittura sono andata nel mio paese di origine a chiedere alla gente se mi conoscesse o meno, ti dico solo questa. Ehm, dico ma per quale motivo: mi ha chiamato mi ha chiamato con la sorella, quindi proprio cioè un atteggiamento da veramente da, non so, da asilo, e hanno iniziato a dirmi delle cose tipo: "Tu in questa famiglia non sei niente e nessuno"; cioè proprio un e io e cercavo di dire dico: "Ma scusate, ma io, ehm, cosa vi ho fa cioè qua qual è il vostro problema con me, improvvisamente?" Dici tu: "Avessi fatto qualcosa." "Eh, no, no, ma noi non abbiamo nessun problema". Ah, uhm, pensa li avessi avuti.
Mh. Mh-mh. Sì, okay. Mh-mh. Mh. Oh, mamma mia. Sì, sì, e loro? Cioè incredibile questa cosa. Quindi loro ammettevano di non avere nessun problema, però nello stesso tempo ti dicevano che all'interno della famiglia non contavi nulla. Eh.
<chuckles> Sì. Sì, per questo io ti dico grande difficoltà a capire ora.
Certo.
No, no, capisco, è una cosa abbastanza abbastanza strana, devo essere sincera.
Ma pure brutta. <scoffs>
A questo punto ti dico la verità, se loro non sono disposte al confronto, non sono aperte, no, a cercare di dare delle spiegazioni, a a trovare una soluzione, mhmm, allora se tu, mhmm tu ci tieni molto a queste persone, al rapporto con loro?
Ma no, però io non sono abituata, diciamo imp cioè per la mia amica mi dispiace, però al al adesso capisco perché non aveva amici o comunque alla fine rompeva i rapporti con tutti. L'altra vuoi o non vuoi me la devo, diciamo, sorbire almeno fino a quando starò con con il mio compagno. Quindi se dovessimo convolare a nozze o decidere di comunque metter su famiglia non non me ne libero e vorrei eh, vorrei avere un clima sereno. Però alla fine dico accetto anche il tuo suggerimento, cioè, mhmm
Mh. Sì. Mh. Non te la togli. <chuckles> Ma forse allora a questo punto mi vien da pensare che, ehm, forse è meglio parlare singolarmente, no, con ognuna di loro, perché, ehm, probabilmente se sono insieme si spalleggiano e fanno un pochino meno fati cioè, più fatica ad essere sincere, mentre invece, magari affrontate singolarmente partendo magari da dalla cognata, visto che comunque è una persona che rimarrà nella famiglia, mhmm, può essere che, ehm ehm, ottieni qualche risultato in più a questo punto. Quindi forse partirei proprio con un discorso singolo, con a con ognuna di loro.
Okay. Mh-mh. Certo. Certo. Bene, effettivamente io a questa possibilità non avevo pensato, ma sarà che perché le vedo come tipo un'unica entità. Bene, io ti ringrazio tantissimo e
<chuckles> Figurati. È stato un piace
colgo la palla al balzo. Grazie. Grazie mille. Viva. A presto.
Be in bocca al lupo. A presto.